Enfin, heu, ils, heu, heu, ils sont très, très, heu, égoïstes, je trouve ces ces enfants-là. Aucune reconnaissance, en plus. <laughs>
Oui, oui. Ben Non. Ouf. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais
<chuckles> Non. <chuckles> Mmh mh.
heu, parce que souvent en plus, heu, s heu, heu, ces enfants, c'est une fois qu'ils ont pris leur appartement et qu'ils se rendent compte de, heu, de tout ce que cela implique, savoir le ménage, heu, heu, tenir une maison, heu, heu, faire à manger, heu, faire la vaisselle, <laughs> faire la vaisselle.
Mmh mh. Moui. Les factures, heu, mmh et ça! Ça aussi, tout à fait. <chuckles>
Heu, payer les factures, les impôts et cetera. C'est là qu'ils se rendent compte, heu, véritablement de toute la charge mentale, heu, qui pouvait reposer sur leurs parents, hem
Mmh mh. Ouais. Mais c'est ça! Mais non, mais des fois, je lui parle de cette charge parce que j'aimerais lui faire comprendre. Je lui ai jamais ca caché, heu, les factures, je lui ai jamais je lui ai toujours, heu, exposé, heu, heu, ce que ce qu'on devait payer, comment une paye elle partait vite, heu, je lui ai toujours montré tout ça et heu et malgré tout, heu, il comprend pas cette charge, heu, il dit, heu: «Mais qu'est-ce que tu as apporté, toi? Tu as rien apporté». Comment ça j'ai rien apporter? Beh, déjà ça fait 22 ans que je te porte, en plus. <laughs> <coughs> <laughs> Ah ouais, il y a rien que ça, heu, en plus, il y a tous les à-côtés, heu, voilà, heu, le le boulot, les factures, heu, <coughs> enfin la fa la fatigue, <coughs> heu, tout ce que tu me demandes, heu, tout ce que tu exiges monsieur, heu, tout ce que je te voilà, tout ce que je dois payer pour, heu, pour toi aussi, ça fait partie des factures, c'est-à-dire la salle de sport, l'assurance voiture, heu, tous tous les tous les trucs comme ça, heu, j'ai juste dit: «Comment ça, heu, j'ai pas?» il me dit: «Oui, heu». Ah, une fois, il m'a sorti un truc, j'étais super en colère, hein, heu, ah oui, j'avais payé toutes les factures et tout. Il me demande quelque chose et je lui dis: «Non non, là, ça va pas être possible, c'est juste, heu, c'est ric-rac, heu» je lui dis: «Là, ça va pas être pas pas être possible». Il me dit quoi? Il me dit: «Ouais, tu dilapides notre argent». Je lui dis: «Quoi?» <laughs> J'étais alors déjà ouais, déjà, je lui dis: «Alors déjà, on va remettre les choses en en place». Je lui dis: «C'est pas notre argent, c'est mon argent que j'utilise pour nous, ça c'est différent, hein? Heu, donc pour te payer ton toit, ton remplir ton frigo, payer les factures et tout et ton internet et tout le tralala». Je lui dis: «Donc déjà, c'est pas notre argent, c'est mon argent». C'est déjà, hein et heu et non mais et lui, il travaille pas en plus. <laughs>
Bien sûr. Bien sûr. <laughs> Rien que ça, rien que ça. <laughs> Bien sûr. Ah mais oui! En plus. Bien sûr. Mmh mh. Ah oui? Ah oui? <laughs> Notre argent vient d'où? <laughs> <chuckles> OK. Mais il il travaille pas parce que, heu, il est étudiant, c'est ça?
Non, non, non plus. Non, non. Voilà. Non, non il est il a dit que psychologiquement il était pas prêt. Alors je lui ai dit
D'accord. Heu, heu, c'est une blague? <laughs>
non, non, c'est pas une blague. Du coup, je lui ai dit: «Mince alors, si demain je suis pas prête ou que je peux plus ou que j'ai plus envie de travailler, comment on fait?».